Isso, isso está super claro, super tranquilo. Sim.
Está super claro. Então vamos pro segundo ponto. Primeira coisa que, segunda coisa que eu faria. Cancelar a assinatura, eh, e newsletter. Isso atrapalha demais.
Ah, esse eu não fiz, é, isso eu realmente não fiz, e realmente tem várias, realmente não tinha analisado por aí, porque realmente isso também me atrapalha muito, porque vão chegando emails e aí eu vou organizando. Aí quando eu vejo tem 3, 4. Ou é propaganda, ou é coisas assim. Realmente.
Exato, então olha, a hora que chegar isso você já vai lá no unsubscribe e já cancela a assinatura. Claro que do que você do que você não achar necessário, né, você pode até colocar uma pastinha de, sei lá, de newsletter e aí você guarda lá as co as coisas que você achar interessantes, mas acho que a gente, a maioria das pessoas recebe aquela enxurrada de coisa que, eh, realmente não não tem sentido, né. E só enche a nossa caixa de email né.
Ah, show de bola. Vou fazer isso. Sim, sim. Não, faz sentido, sim, exatamente. É verdade, é verdade. Isso daí já faz muito sentido para mim, já vai me ajudar muito.
Então, ponto, já d já faz já faz bastante resultado, né. Já dá bastante resultado. Outra coisa que eu ia te falar, pra você de repente, uma vez por semana, fazer sessões curtas pra você organizar o seu email.
Sim. Ok.
Ah, então, sei lá, de repente um dia que você estiver mais tranquilo, sei lá, sexta, sei lá se sexta é um dia bom ou não, mas enfim, você elege aí um dia, que dia? Sexta-feira, por exemplo?
Geralmente, sim, geralmente sim. É sim. Sexta sexta é um bom dia sim.

Eh, você acha que você tem muita distração digital também? Você acha que, por exemplo, no seu dia, eh, você se você se perde muito com mídia social, com essas coisas também?
Sim. Um pouco. Um pouco, principalmente com essas notificações, eh, coisas de esporte que eu acompanho, né, e aí eu acabo, algumas notícias também, eu acabo: "Ah", quando tem alguma coisa que me interessa, eu tiro ali 10, 15, minutos pra aquilo, quando eu vejo, já passou meia hora e e eu deixei de terminar uma tarefa até importante, muitas das vezes.
Então, você vê? A gente se perde muito nessas coisas, né, e aí quando, eh, realmente, você tem que focar naquilo, né, escrever o email com calma, porque eu fiquei pensando aqui, né, você pega e co e cola uma mensagem, né, pro cliente, quer dizer, você já tem a mensagem pronta, e aí você só troca a imagem a, hum, a o nome do cliente, você não falou isso no começo do nosso papo? Você imagina se você nã eh, você imagina se você mandar mensagem para um cliente, pensando que é outro
Sim. Isso, exatamente. O nome, os os emails, as coisas, assim Não, é, exatamente. Isso é muito complicado, se eu estiver sem ter o mínimo de atenção, realmente, pode acontecer isso, ou até mandar algum número errado ou até
Proposta de um pro outro
Exatamente, exatamente. Poxa, fica fica muito feia da
Né. É, se você tiver fica muito feio, né, porque isso é um coisa que não dá pra consertar depois, né.
Exato, depois que isso foi, já não tem muito o que fazer, exatamente.
Já era. É, então, aí se você tiver tudo mais limpo, mais organizado, eh, você vai ter a que isso acontece, né, isso isso é isso pode acontecer com qualquer um, né, mas se fi se tiver a coisa mais cla mais clara, mais organizada, eu acho que a probabilidade é miníma, né.
É verdade. Minimiza. É, minimiza bastante, com certeza. Não, mas só das outras dicas que você me deu, da dos conselhos, acho que isso já vai me ajudar muito, porque eu vou conseguir filtrar pelo que eu realmente preciso, naquele momento, então, por mais que que eu tenha e-mails assim, que eu já vá descartar de cara, assim que eu veja, se eu filtrar pra os mais importantes primeiro, isso eu já vou ganhar muito tempo, isso aí foi fantástico.